あのですね、今までの人生の中で、その、偶然の出会いのお蔭で、その、人生が変わったって言う事ってありました？
あ、そうですね。あの、一番大きく変えたのは、私が、あの、会社を独立するきっかけになった方との出会いが、最もあの人生を変えた出会いでした。
ああ、それは、なかなか大きな出会いですね。それは、そのどういった人と出会って、その会社独立するきっかけになったんですか？
そうですね、あの、まあ、私は今あの、まあ、30歳なんですけど、あの、ちょっと30歳ぐらい年上の方との出会いだったんですけど
はい。 うん。
はい、前の、あの、勤めてた会社で出会いました。
ああ、その同僚だった方って言うか、まあ、上司だった方だったんですね、ってことは。
いえ、あの、それが逆なんですよね。あの、私が元々入ってて、えっと、その方が、あの、後から入ってきて、私が教える立場でした。
逆？ あ、ええ、その、え、30歳年上の方っておっしゃってましたよね？だからその、へえ、結構変わった職場だったんですね。そういったその、年上の方、ん、でも、なんかその後輩というか、教える立場にもななるという。ええ、で、そういったその、30歳年上の方と出会って、その、会社独立のきっかけをいただいたって感じだったんですか？
う、そうですね。 う、そうですね。あの、まあ、建設系の営業系の、あの、仕事だったんですけども
はい。
あの、前、わたくしが、あの、その勤めてた時に、あの、営業したいってことで、その、あの、30歳上の方が、あの、入ってきて、あの、私が営業の、あの、ま、やり方とゆうか、あの、教えていくっていう関係性だったんですけども
うんうんうん。 はい。
はい。あの、ゆくゆくちょっと、ま、その会社の方針と合わずに、えっと、私の方も、えっと、その、今一緒にやってる、あの、方も、あの、会社を、その、前の会社を辞めることになってしまったんですね。
うんうん あ、それはその、30歳年上の方と、一緒に会社を辞めたその会社の方向性と、合わずにってことことですか？
う、そうです。というより、あの、まずはえっと、年上の方があの、入ってきて。まあ、営業色々やったけども、合わずに、あの辞めて。で、その後に、ま、私も辞めて。あの、その時に一緒にやりましょう、って感じで、辞めたわけではなかったんです。
あ、なるほど。じゃあその、ってことは、その、おし教えていたその方、その、営業のやり方を教えてかた教えていた方が辞めた後も、何かしら繋がりが、あったっていうことなんですかね？
はい。 そうですね、あの、当時から私が、営業を教えてた側だったので。あの、その方は、すごい私の営業力に、あの、なんか感激してくれてたんですよ。
うん。 ええ、はい。
はい。それであの、まあ、辞める時もあの、「ほんとにお世話になりました、ありがとうございました」っていう感じで、あの、辞めていかれて。私もいつか独立しよう、って思ってるってお話はしてたんですね。
ああ、なるほど。その教えてた方が、もう独立しようってあ、独立するために、じゃあ、その方は辞めてったんですかね？
えっと、その方は、あの、まあ、何かしら自分でもやりたいけど、あの、今は出来ない今は何か、その、やる知識とか力がないから、だけど、今の会社とは合わないから、とりあえず辞めるって言って、先に、まあ「なんか探してみるね」って言って、辞めていきました。
あ、そうだったんですね。で、その後はどうなったんですか？
はい。 その後に、私が、あの、結局また、その会社の前の会社と合わずに、辞めていった時にあの、まあ、独立したいなって思った時に、あの、先に辞められた30歳年上の方に、連絡をしました。
うん。 ああ、自分から連絡を取ったんですね。本当に、なんか急に、なんか、いきなり連絡したって感じですか？それとも、なんか細々と、なんかやり合ってた中で、自然とそういった、なんか、誘うことができたっていう感じですか？
うん。そうですね。 そうですね。それで言うと、あの、割と、あの、突然、連絡入れましたね。ちょうど、すあの、半年ぐらい、6か月ぐらい経ったその、年上の方が辞めて、私が辞めるまでに、半年ぐらい経ったんですけど。
ええ。 はい。
はい、「もう、辞めて独立しようと思います」ってゆう感じで連絡入れましたね。
ええ、いや、その時はただ報告ししたって感じですか？それとももう、最初から誘うつもりで報告したって感じですか？
そうですね、あの、どちらかというと、ま、誘うつもりではあったんですけど、やっぱり、あの、相手方にも、あの、これからの、ま、人生、ま、あったりとか色々、あの、大変なところもあると思ったので、ま、とりあえず、「独立するんで、一緒にやるならやりましょう。あの、まあ、もしなんか忙しいなら大丈夫なんで」みたいな感じで、あの、とりあえず最初は連絡しました。
うんうん。 うんうん。 ああ、そうだったんですね。じゃあその、さそん、30歳上の方誘ったってことなんですけど、それは、ん、何をん、な何に惹かれて誘ったのか、その、その30歳上の方のこういったスキルが欲しいから誘ったとかってあるんですか？
はい。 はい。 はい。 そうですね。あの、とにかく、あの、やっぱり真面目な方だったんですけども、あの、それとは、あの、またちょっと全く別の角度になってくるんですけど、あの、実はその、辞めて半年、あの、経った時に連絡をしたきっかけになったのも、実はその方からひとつ、あの、その前に連絡があったんですよね。
うんうん。 はい。 うん。 あ、そうだったんですね。どういった連絡だったんですか？
はい。実は、お あの、実は私は、あの、こうゆうことを、あの、してましてっていうので、あの、ほんとに助けが欲しかったら、あの、私助けることできるんで、あなたのこと応援してるんでって連絡だったんですね。
はい。
はい、その、こうゆうことっていうのが、もう、あの、とにかくお金を動かす、その、株だったりとかそうゆう関係のことを、副業というか、あの、やってる方で
うんうん。 はい。
はい、ものすごく、あの、資金力のある方だったんですね、実は。
ああ、そうだったんですね。ええ、はいはいはい。じゃ、そういったかたああ、どうぞどうぞ。
はい。 で、それをきっかけにはい。 それをきっかけに、あの、私もちょっと独立しようとして独立しようと思ってるんだけども、あの、最後に、あの、一緒にま、最後にっつった失礼なんですけど、ろくじゅっさいなので、あの、一緒にやりましょう！って連絡しました。
うんうん、うん、ふん。 ああ、なるほど。じゃあその、その方の、ま、資金力を、なんか、当てにとゆうと言い方が悪いかもしれないんですけど、まあ、そういった力を借りたくて誘ったっていう感じだったんですね。
はい。 うん。 そうですね、どちらかとゆうとやっぱい、やっていく力というかその、あの、ま、事業に対してのノウハウ、知識っていうのは私の方にあったんですけども、やっぱり会社をやる、始める、従業員雇うっていうところでゆうと、資金力が、あの、私にはなかったので
うんうん。 はい。ああ、なるほど。うーん。
はい、その部分で、はい。サポートしてもらうことが、できるのかっていうので、連絡入れましたね。
あ、そうだったんですね。じゃあその、以前あの、在籍していらした、その会社では、その方を教えるっていう立場だっだったと思うんですけど。じゃあ今は多分、その30歳上の方から、色々教えてもらってるってことも、多いかなって思うんですけど、どうですか？その、その、しお金を動かす、そういったノウハウですとか、そういうのって、結構身についてきたなって感じますか？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。やっぱりあの、その方も経営っていうことは、あの、したことなかったので あの、お互いこうあの、経営者側に立つのは、初めてではあるんですけど。やっぱりあの、長く私より人生、あの、生きてますので。あの、やっぱりあの、経験上のことで、あの、こういう会社は上手くいく、こういう会社は上手くいかないよね、っていうので、やっぱり会社の方向性っていうのは、ある程度こう、あの、決めてもらって、やらせてもらってます。あの、年上のはい、ま
はいはい。 うーん。 うん。 あ。そうなんですね。結構色々、おはいはい、初めて同士で結構、試行錯誤しながらも、ま、そういったアドバイスを色々、もらってるって感じなんですね。
そうですね。あのなかなか、あの私がまだまだ、あの甘ちゃんなんで、色々アドバイスしてもらってます。
うーん。 ああ、それはなかなか刺激的ですね。ちょっと、あの、出会いの方に話を戻したいんですけど、その、ちょっと気になったのが、その、30歳上の方は結構資金力もあって、そうゆうお金を動かすことをを、色々知っているっていう感じだったと思うんですけど、じゃあなんで、その、会社にまず来たのかってのがすごい気になってまして。なんか、しあの、知ってることがあれば、是非その、30歳の方が、その、会社にまず、なんか、しゅなんか、来るようになったっていう、そのきっかけとかってなんかご存知だったりするんですか？
はい。 はい。 あの、もう単純に、あの、それが私も、あの、聞いた時は不思議だったんですけど。あの、なんとなく、あの、営業がしたいと思ったから、別にお金に困ってるわけでもなくて、あの、なんとなくってゆう、ただ興味があったから、その業界に興味があったから来たよってゆう、もうただのそうゆうはい。
はい。 うーん。 ああ。あ、そうだったんですね。ええ。
だから、きっぱり辞める時も辞められたんだと思うんですけど
うーん、面白いですね。や、それ、あの、その方を教える人が決まるのって、どういった感じで決まったんですか？ほんとに偶然、なんか偶然決まったのか、自分からちょっと、この方教えてみたいなって、自分から名乗り出たのかって覚えてらっしゃいますか？
はい。 そうですね。それで言うと、あの、まあ、私は、あの、結構グループ課長みたいな存在だったので。あの、営業部隊を、あの、新人さんたち、教える立場ではあったので、自然と、あの、その教える流れにはなりました。
はい。 ああ、それは結構、じゃあ、運が良かったなと思いま運が良かったですね。うーん、すうん、はい。
う、そうですね。その当時は、もう何も分からずに、もの凄く、あの、怒ったりしてたので。
あ、そうだったそうだったんですね。ええ。
はい。全然、あの、うまく、あの、いかなかった。どちらかと言うと、営業をうまく、その方いかなかったので。ものまあ、もの凄いって言うか、色々こう指示して、怒ったりとかって事もありましたね。
うーん。あ、そうだったんですね。なんか、まあまあ、話を聞いていると、じゃあ他の方、今までに色んな人を、その営業の、その、指導をしたっていう風に、思ったんですけど。じゃあ、その30歳上の方は、なんか他の方と、あ、なんか、ちょっと出来が悪いみたいな事を、おっしゃってたと思うんですけど。他の方と比べて、なんか光るものとか、その光るものとかって、何かあったんですか？
はい。 はい。 はい。 そうですね。やっぱりなんか、ひかもう、これ言ったら申し訳ないすけど、全然光ってはなかったですよね。
あ、そうですそうです。ああ、そうなんすね。
う、そうなんですよ。全然光ってないんですけど、なんか別に余裕がすもの凄いあって。なんか言われても、あの、こうやっぱり、営業の世界だったら、こう、頑張らないととか、そういう、なんか向上心が、よく見受けられる方とか、落ち込む方とかいるんですけど。そのどちらでもなかったので、なんだ、この人はって思ってました。
はい。 うん。 <chuckles> じゃあ、そういった、なんか、不思議な人にえ、でも、その、何かがきっかけで、その、何その方となんか、連絡を取るというか、まあ、色々話をするようになったかと思うんですけど。ななにか、きっかけなんか、その方と、色々話すようになったきっかけみたいなものって、何かあったんですかね。
そうなんですよ。 はい。 はい。 ん、そうですね。それで言うと、あの、その方が、あの、行ってた営業先のお客様が、かなり、あの、気難しい方で。あの「この人はちょっと無理だろうな」っていうので、私にちょっと、報告を上げてきた案件があったんですけど。
ああ。はい。 はい。
はい、その案件を、私が、あの、見事にこう、あの、まあ、獲得したので。それにかなり驚いて「そんなことができる人がいるんだ」っていうのに感激して、すごい私に興味を持ってくれましたね。
うん。 あ、なるほど。じゃあその、向こう側から、結構その、興味を持ってもらって。その、向こうのほうから色々と話をしてくれた、っていう感じだったんですね。
はい。 そうですね。私やっぱり、できない人でもできる人でも、もう、平等にこう、あの、できないから教えないとか、あの、そういうのはなくて、もう、どんな人にでも平等に接するので。あの、その方にとっても、あの、私が別に、あの、特別厳しい人とかっていう目にも映ってなかったみたいで。
うん。 うん。ええ。す
はい。あの、もう、人間性が素晴らしいっていうところまで、言ってくれましたね。
ああ、それは、すごい素敵な人と出会えて良かったですね。うん、あの、<chuckles> そうですね。あ、ちょっと、えっと、そうですね。ちょっとほかえっと、何を聞こうかなんか、えっとですね、ああ、ちょっと頭からあのですねあ、そうそうです。あの、えっと、その方と出会って、その、会社を独立するきっかけで、その、一緒に働くきっかけになったっていう話だったんですけども。そのその方と出会う前から、そういった独立のことは、結構考えてらっしゃったらしてたって感じですかね。
そうなんですよね。 はい。 はい。 はい。 そうですね。私の中では考えがあったんですけど、やっぱり、あの、資金面で、あの、不安があったので はい。その方をまあ、あの、全くそういう、お金があるとかないとか知らずに、あの、まあ、もう本気で、誠心誠意接してたっていうのが、もう本当、功を奏したというか。どんな方にも、同じような接し方をしてたことによって、あの、その方、たまたまその方が、そういう資金力があったから声をかけてくださった、みたいな。学びはありました。
うん。 ああ、はい。 うんうん。 ああ、それは、ほんいや、それはいいですね。じゃあ、その方と出会ったのが結構、きっかけで、その、独立に思い切ったっていう感じですかね。
はい。 そうですね。まさしく独立に思い切って。あの、今は、あの、それこそ、従業員が10名ほどいる会社にまで、あの、成長することができました。
おお。 いや、素晴らしいですね。じゃあ、その方ともし出会ってなかったら、その、独立するきっかけが、もっと先延ばしになってたかもしれないって、思いますか？
そうですね。やっぱ、先延ばしにもなってたと思いますし、その方じゃなければ、あの、もしかしたら、今の成功はなかったかもしれないですね。
いや、すごい素敵な話ですね。いや、すごい興味深かったです。どうもありがとうございました。
はい。こちらこそ、お話聞いていただいてありがとうございました。